เออ แล้วก็ แล้วมันก็จะถามไปเรื่อย ๆ พอคนนั้นให้คะแนนคนแรกเสร็จ เขาก็ถามว่า "อา แล้วคุณล่ะมีเพลงอะไรที่จะแนะนำต่อไหม?"
เออ เออ ๆ น่าสนใจ
เออ เอาใหม่
อืม เออ น่าสนใจนะ ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะที่ ก็คือไปฟังจากคนอื่นเขาแนะนำกัน แล้วได้ แล้วได้ ได้เพลงโปรดมาไหมคะ? จากคนอื่น
ใช่ แต่ว่า ได้
อ๋อ <chuckles>
เราได้มาประมาณ 4-5 เพลงเลยนะ จากรายการเนี้ย มันเป็นแบบ
โอ้โฮ! เยอะเหมือนกันเนาะ
แต่ต้องดูจังหวะด้วย คือบางทีอะเราก็มีแนวเพลงที่เรารู้สึกว่า ถ้าเป็นแนวเนี้ยเราจะ เราจะค่อนข้างแบบ เขาเรียกไรอะ เข้าหูเราได้ง่ายกว่าแนวอื่น อะไรอย่างเงี้ย คือบางตอนน่ะมัน เขาก็จะย้าย เขาเรียกไร ย้ายโลเคชันไปเรื่อย ๆ อะ
อ๋อ อืม ๆ อืม เหมือน อืม
บางตอนเขาก็จะไปเจอโลเคชันที่แบบคนชอบฟัง R&B อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ เป็นแนว ๆ กันไป อย่างงี้เหรอ? <chuckles> แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกัน
ใช่ ใช่ แต่บางที่ก็จะคละกันไปเลย เหมือน อารมณ์เหมือน ถ้าเดิน ไทยเดินกลางสยาม อย่างเงี้ย คุณก็อาจจะเจอแบบหลาย ๆ แนว ใช่
โอ้โฮ! คนมันเยอะอะเนาะ เออ ใช่ ๆ
แต่ถ้าคุณไปเดินแบบอาจจะไปแบบแถวบ้าน แถวบ้านแบบสมมุติ แถวบ้านเราที่มันแบบบ้านนอกหน่อยอะก็จะตอบเป็นแนวลูกทุ่ง อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมล่ะ?
อ๋อ โอ้โฮ <chuckles> อืม ๆ ตามแบบ แต่ละสถานที่ใช่ไหม?
อืม ใช่ ก็ ก็สนุกดี <chuckles>
อืม แล้ว แล้วแบบว่า อยากรู้ ว่า เพลงที่ รู้สึกว่า ตัวเองชอบที่สุดอะค่ะ ส่วนมากมักจะเป็นของประเทศไหน?

สำหรับเรานะ เวลาเราได้เพลงใหม่ ๆ อะ มันจะมาจากการดูหนัง <chuckles>
อ๋อ เออ ก็แปลกดีนะ ยังไงอะคะ?
ใช่เพราะ เพราะเราอะเป็นคนชอบฟังเพลงประกอบหนัง
อืม
แต่ว่าเพลงประกอบหนัง ประกอบละครน่ะ มันจะมี 2 แบบ
อืม
แบบ 1 ก็คือเป็นแบบเพลงบรรเลง
อ๋อ แบบไม่มีดนตรีอะเหรอคะ?
ไม่มีคำร้องสิ! <laughs> ไม่มีคำร้อง มีดนตรี ไม่มีคำร้อง <laughs> กับอีกแบบหนึ่ง ก็คือเป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงประกอบ ก็คือแบบเพลงมีคำร้อง อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเวลา ฟังดนตรีพวกเนี่ย มันจะทำให้เราอะนึกถึงฉากต่าง ๆ ของหนัง
เออ <laughs> ใช่ ๆ อ๋อ ไม่มี <laughs> อ๋อ ไม่มีคำร้อง เป็น ดนตรี อย่างเดียว โอเคค่ะ อืม เหมือนแบบมีอารมณ์ร่วม อย่างเงี้ยเหรอ?
ว่าแบบ อุ๊ย! ฉากนี้มันเกิดเรื่องแบบนี้ ใช่ กับอีกเพลงที่ได้มาแบบตลอดเลยนะ ก็คือจะเป็นเพลงแบบ เพลงอานิเมะ อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ อ้อ อานิเมะ เออ
เพลงประกอบ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งส่วนใหญ่เพลงอานิเมะมันจะ มีเขาเรียกว่าอะไร มีคำร้อง เพลงเปิดเพลงปิดอะ ส่วนใหญ่จะมีคำร้อง แต่ว่าดนตรีระหว่างทางอะ เราก็ฟัง
ใช่ อ๋อ เออ
แบบดนตรีประกอบฉาก คือฉากนี้มันจะใช้ดนตรีประมาณเนี้ย มันมีนะ
แล้ว ช อืม อืม แล้วรู้สึกว่าแบบ ชอบ ชอบอันไหนมากกว่ากันเหรอคะ? ถ้าแบบต้องเลือกอะนะ
ชอบแบบไม่มีคำร้องมากกว่า มันแล้วแต่นะ มันแล้วแต่ว่าเราทำอะไร อยู่ <chuckles> คือถ้าเกิดว่าเรานอนเล่น หรือว่าเราแบบทำอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ทำงานน่ะ ชอบแบบ บรรเลง ชอบแบบ ชอบแบบที่เป็นแบบ เอ๊ย! เป็นเสียงเครื่องดนตรี เป็นเสียงบรรยากาศ อะไรอย่างงี้ แต่ถ้าเกิดว่าทำงานน่ะ ชอบแบบมีคำร้อง ชอบร้องตาม
อือ อือ อืม อ๋อ อ๋อ <chuckles> อ๋อ ชอบร้องตามไปด้วย
ชอบแบบ ใช่ เป็นเหมือนแบบ เป็นคน เขาเรียกอะไร สมาธิสั้นน่ะ ADHD อะ
อ๋อ ก็เลยต้อง ต้อง เลยต้องฟังอันนี้ไปด้วย อืม
ที่แบบต้องทำ ล หลาย ๆ อย่างพร้อมกัน ใช่ มันแบบรู้สึกว่า อุ๊ย! มันจะต้อง การทำงานอย่างเดียว มันจะรู้สึกแปลกสำหรับเรา อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบ นั่นแหละต้องร้องเพลงตามไปด้วย แต่ว่าเพลงใหม่ ๆ ที่ได้มาอีกทางหนึ่งก็คือ
เอ๊ะ และ แล้ว อือฮึ
เขาเรียกว่าอะไรอะ